كُنت عايزه أسألِك، أنتِ بتحبي تطبُخي أكل صحي في البيت والَّا بترجعي أكتر للFast food؟
بُصّي، بصراحة أنا زمان كنت ما باركّزش اوي في موضوع الFast food والّا صحي والّا الكلام ده، كنت آآ عادي يعني، اللي موجود بنعمله وخلاص، بس مؤخرًا بصراحة بعد ما خلّفت وكده بقيت لأ أرَكّز شوية، لأ أنا مش عايزة مثلًا مقليات كتير آآ مش عايزه أطبخ بحاجات مش صحية، فبقيت أرَكّز أكتر بصراحة.
اهم. أوكي. اهم. حلو، طَب والتغيير ده جه إيه، بسبب الأطفال والّا؟
آه يعني أول حاجة كان بسبب الأطفال و وبرضه فكرة إن إن مع الوقت الواحد بيرَكّز أكتر في صحته برضه، بيرَكّز مثلًا لو حد عايز يعمل Diet مثلًا أو يمشي على نظام صحّي بشكل عام، يعني بالذات إ لو يعني بيلعب مثلًا، بينزل Gym أو كده، فبيبقى محتاج إن هو يضَبّط أكله أكتر. فده كان أكتر الحاجات اللي أثّرت وخلّت الموضوع يبدأ معايا يعني.
آه، فعلًا. اهم. آه. آه. اهم، طب حلو اوي، طب أنتِ بقيتِ بقى بتطبخي الأكل الصحي ده في البيت إزاي؟ يعني هل أنتِ عندِك روتين والّا والّا مثلًا بتحَضّري من قبلها والّا إيه بالضبط؟
بُصي بصراحة، هو الموضوع بدأ معايا إن أنا بدأت أقلّل الأول الfast food أو أقلل الحاجات اللي مش صحية أوي، يعني أول حاجة عملتها، إن أنا بطّلت مثلًا أجيب أكل من بره كتير، يعني خلّيتها مثلًا مرة في الشهر، آه يعني.
امم. آه، أوكي. حلو. دي حاجة صعبة أصلًا، ناس كتير اوي بتعاني منها. <laughs>
جدًا، فدي كانت أول قرار أخدته لأ معنا يعني إحنا مش هنا مش هناكل من بره كتير هي مرة في الشهر كفاية ت كتغيير روتين يعني آآ، بدأت أقلل مثلًا إن أنا أجيب بيبسي مثلًا، شيبسي الحاجات اللي هي مش صحية تمامًا دي وما لهاش أي لازمة خالص، بدأت إن أنا لأ مش هاجيبها خالص في البيت أصلًا، مش هتخليها موجودة.
اهم. آه. آه. واو! اهم.
بحيث إن بحيث إن أنتِ يعني طول ما هي موجودة قُدّامِك أنتِ مش هتعرفي تمنعي نفسِك، ف
أكيد، أنا عارفة طبعًا، لأ وبعدين خلاص يعني الشخص برضه اللي بيبقى اتعوّد بيبقى صعب اوي عليه إن هو يخرج من الدايرة دي، اهم.
آمم. بالضبط. فقطعت الدايرة زي ما بتقولي، قطعت الدايرة دي خالص وما ما بقِتش أجيبهم أصلًا، وبدأت بقى أجيب أجيب بدايل صحية، يعني مثلًا في حاجات صحية سناكس مثلًا بدأت أجيبها آآ، بدأت أخَلّي مثلًا الشوفان ده بقى حاجة أساسية في البيت آآ، منه بقى فطار، منه أعمل دقيق شوفان ف فأعمل منه كيكة مثلًا، الحاجات دي يعني. فالبدايل الصحية بتساعد أوي.
حلو أوي. آه. اهم. آه، حلو. إمم. آه. طب واللي عندِك في البيت كانوا كلّهم برضو onboard كده بالبداية والّا كان في شوية لأ إحنا لسه إحنا عايزين ناكل ماكدونالدز؟ <chuckles>
بالضبط، لأ، بُصّي، آآ، هو في الأول هي اللي ساعدني بصراحة إن جوزي كان مساعدني كمان في الموضوع، يعني فكرة إن إن هو بينزل gym وعايز برضو نظام صحّي وكده، فالموضوع إن إحنا الاتنين ساعدنا بعض، فلأ إحنا قررنا إن إنه لأ يعني حتى لو ما نِفسنا في حاجة أوي، أوكي تمام، ممكن ناكلها بس هتبقى مَرّة، يعني مَرّة كده كُلّ فين وفين، مش هتبقى ك أسبوع مثلًا، مش كُلّ ما نِفسنا في حاجة هنروح نجيبها عشان إحنا نِفسنا فيها أوي، لأ فاهمة فساعدني نسبيًا بصراحة.
امم. آه. اهم. آه. أوكي امم، اهم. آه. طب وإيه بقى الأكلات الصحية اللي أنتِ أصلًا بتحبي تطبغي تطبخيها يعني إيه؟ أنتِ كنت بتحكي شوية عن الشوفان.
آه بالضبط، بُصّي هاقول لِك
اهم، في حاجات تانية؟
آه آه، يع الفطار مثلًا ممكن الشوفان مثلًا باعمله إن أنا باسوّيه كده على النار بسرعة، وبعد كده باحط عليه مثلًا زبادي ومعلقة عسل ومع أي فاكهة بقى في البيت، قطعي شوية عليهم، كده فطار صحّي متكامل من كُلّ الجهات.
آه. أوكي حلو. امم، آآ، متخيلة إن ده هيبقى حلو فعلًا، امم.
هيبقى حلو هو بيبقى حلو جدًا فعلًا آآ ممكن تعمل باعمل مثلًا الشوفان ده إن أنا أطحنه مثلًا جامد فيبقى دقيق شوفان زي الدقيق الأبيض العادي، وتعملي مثلًا كيك، كب كيك، ما أعرفش إيه، الحاجات دي الأطفال برضه بتحبها يعني لو آآ اتعودوا عليهم من صغرها من صغرهم بيتعو يعني بيحبوها عادي، ف ده بيفرق برضه بيحبوها أوي آآ الغدا بس
آه. اهم. أها. طب أنتِ بقى في الوقت ال ال خليني أقاطعك بس، أنتِ في الوقت اللي بقى مثلًا بيبقى في ضغط مثلًا ضغط شغل ضغط حاجة زي كده بتشوفي ساعات إن الحاجات الصحية مش بتطبخ بسرعة، فأنتِ بتتعاملي مع الموضوع ده إزاي؟
إمم. بُصي أس أحسن حاجة أحسن حاجة إن الواحد يبدأ يحضر أكل الأسبوع أصلًا في يوم كده مثلًا يكون weekend مثلًا والّا أي حاجة وتبدأي تحضري الحاجات الأساسية بقى بتاعة الأكل يعني س
أها. آه اللي هو meal prep.
آه بالضبط يعني Say مثلًا في الغدا هاعمل مثلًا مرة فراخ آآ مشوية كده في الair fryer مثلًا أو أي حاجة فاتبلها وأشيلها في الفريزر مثلًا، فيبقى الحاجات أصلًا already أنتِ مجهزاها بحيث إن أنتِ، once إن أنتِ خلاص قُلتِ هان هاعمل الغدا الحاجات تبقى جاهزة وتسويها مع بعضها وخلاص، آآ تحطي الفراخ في الair fryer تعملي شوية رز من غير مثلًا أي حاجة والموضوع بيبقى سريع برضه مش بي
أوكي. اهم. آه. آه حلو جدًا اهم. طب ما حسيتوش مثلًا اختلاف في الطعام لما غيرتوا من الfast food أو الأكل عادةً اللي معتاد، اللي هو بيبقى كله، كربوهيدرات وكده ما حسيتوش بت بتغيير في الطعام؟
لأ طبعًا حسّينا. بس الموضوع بقى بصراحة يعني عارفة اللي هو نظام إيه، يعني أنا في أولويّات، يعني إحنا دلوقتي الأولويّات عندنا إن حتّى لو طعمه بالنسبة لنا غريب شوية بس هنتعوِّد عليه، الموضوع بييجي مع التكرار كده بتتعوِّدي بالذات
إمم. آه. commitment، يعني أنتم أخدتوها commitment.
آه بالضبط. وبعدين آآ air fryer كمان يعني الموضوع عادي بتعملي كل حاجة فيها من غير زيت، ف آه، طعمها فارق شوية صغنّنين بس تمام بيعدِي يعني مش وِحِش، مش بَشِع خالص يعني. فاه
آه. جميل. اهم، اهم. طَب وأنتِ بقى ال ال الشِرا والحاجات ديّة بتخطَّطي لها من قبلها، يعني بتعملي ليستة والّا أنتِ مثلًا في محلّات معيّنة بتروحي لها عارفة إن هم عندهم آآ اختيارات صحّية أكتر؟
أيوه بالضبط، لأ، أنا بابقى عارفة فعلًا في محلّات بيبقى عندهم حاجات صحّية أكتر بابقى عاملة مثلًا إيه، كل أسبوع كده باطلُب شوية حاجات معيّنة مثلًا زبدة فول سوداني لو العسل خِلِص خِلِص مثلًا، الشوفان، آآ العيش الtoast الأسمر ده من غير سُكَّر برضه حلو أوي، آآ فالليستة آه، فعلًا باعملها كل أسبوع كده ب بابُص بَصّة على التلاجة كده والحاجات وأشوف إيه اللي ناقص. فعلًا في ناس يعني في محلّات معيّنة باشتري منها بحيث إن هي بيبقى عارفة إن هم خلاص الحاجات اللي عندهم دي من غير سُكَّر أو حاطّين مثلًا فيها سُكَّر ستيفيا مثلًا أو كده يعني، فالدنيا بتبقى حلوة بصراحة.
آه. اهم. آه. اهم. آه. إمم. آه يعني أنتِ عارفة محلات خلاص بقيتِ أت اتعوّدتِ إن دول عندهم إختيارات أحسن، فهُم دول اللي أنتِ بقيتِ بتروحي لهم.
بالضبط كده بالضبط وباعم أس
طب فو في موضوع الأ أو في في موضوع الماديات أنا كنت عايزة اسألِك، يعني الحاجات دي أساسًا بتبقى أغلى والّا لأ والّا هي ممكن مثلًا تلاقي options برضه بنفس سعر الحاجات ال اللي هي ال العاديّة الكربوهيدرات العاديّة؟
أيوه أنا فهماكِ آآ بُصّي لأ هو بصراحة هي نسبيًا، نسبيًا بتبقى أغلى شوية بس أنتِ في نفس الوقت أنتِ بتتخلّي عن عادات تانية قصاد الحاجات دي، فأنتِ أ أنتِ already وفّرتِ أصلًا في حاجات مثلًا ما يع كنتِ بتجبيها مش صح
اهم. آه. إمم. من الأكل برّا من ال اهم.
بالضبط، يعني مثلًا البيبسي، الشيبسي، النوتيلّا، مثلًا ما اعرفش إيه الحاجات دي هي already أصلًا غالية فيعني أنتِ أصلًا once إن أنتِ بطّلتِ العادات دي أنتِ وفّرتِ شوية ففي balance يعني فاهمة قصدي؟ في شوية ما بين إن أنتِ بطّلتِ حاجات تانية وإن أنتِ بدأتِ تجيبي حاجات آه نسبيًا ممكن تبقى أغلى بس لأ الدني مش مش غالية أوي برضه يعني لأ أنتِ بتعرفي تعملي balance كويس وبرضه الواحد بيس في صحته يعني دي أهم حاجة بر
آه. اهم. آه. اهم. آه. اهم. طب والعيلة أ يعني أنا كنت عايزة اسألِك برضه عزومات بقى العيلة وكده لما بتيجوا تعزموا حد عندكم هل في حد قبل كده ب ب يعني استغرب أو قال لكم يا جماعة أنتم تاكلوا صحّي أوي آآ فين المحشي فين الحاجات دِيّة والّا
إمم. بُصّي بصراحة أنا يعني في ناس معيّنة آه بتعلّق على الكلام ده، يعني مرّة مثلًا في رمضا عاملين عزومة أو كده و وأنا آآ عملت السمبوسة في الair fryer عادي ما حمرتهاش في زيتK فآه فعلًا لأ وطعمها غريب، هي ناشفة كده ليه، آآ هي ب كده ليه! فقُلت لهم يا جما آه هي ما بتنقطش زيت ليه؟. <laughs>
اهم. آه اهم. <chuckles> فين الزيت.. <laughs> <laughs> إمم.
قُلت لهم يعني يا جماعة دي حاجة أ دي حاجة كويسة إن هي مش مزيّتة يعني أنتم مستغربين ليه، طعمها كويس مش آه، ف
وصحّي فعلًا اهم اك أ أ الكوليسترول بيشكرنا.. <laughs>
بالضبط يعني، فقُلت لهم: "طعمها حلو، دوقوها بس جربوا الأول وبعد كده احكموا يعني." فطبعًا آه، التعليقات مش هنخلص منها Once برضه إن أنتِ مثلًا معزومة في بيت حد يقول لك: "لا أنتِ ليه مش هتاكلي كذا؟" "يا جماعة مش عايزة آكلها، عادي أنا حرة طعمها أنا بطلت الأكل ده." فاهمة قصدي؟
اهم. امم. إمم طَب أنتم الجوانب بقى الصحية اللي بتيجي أصلًا من الأكل الصحي حسيتم بيها؟ يعني ابتديتم مثلًا تشوفوا آآ، Results آمم، حسيتم بنشاط أكتر حاجة زي كده؟
آه ج آه طبعًا، جدًا بقى، بُصي بجد يعني كمية راحة رهيبة، يعني الناس اللي بيبقى عندها مثلًا القولون مثلًا أو بيتعبوا من الدقيق الأبيض والسكريات والكلام ده Once إن هُم مشيوا على نظام صحي كده هادي و مش هاقول لِك Diet هو مش Diet هو نظام صحي، إحنا بناكل كل حاجة بس بطريقة يعني صحية أكتر Once إن أنتِ عملتِ كده وبطلتِ مثلًا الدقيق الأبيض ده راحة البطن بترتاح جدًا، جدًا بجد وبتحسي إن يعني إن تحسي أنتِ خفيفة كده ما ما فيش تقل، الكلام ده.
آه. آه. Okay. إمم. آه فعلًا. ياه! ده الواحد ساعات ب أصلًا بيتعود إن هو يتقل بعد الأكل، فإنه أنتِ تبقي بتحسي إن أنتِ خفيفة دي حاجة حلوة جدًا.
بالضبط. بالضبط، ففعلًا الد وكمان كمية الدهون اللي بتبقى في الأكل دي بتحسسِك فعلًا زي ما أنتِ بتقولي، إن أنتِ بعد الأكل أنتِ تقيلة جدًا مش قادرة حتى تقومي تشيلي الأطباق، فلأ، الكلام ده فعلًا اتغيّر تمامًا فعلًا يعني. فحسينا بفرق ك
امم اهم. آه. اهم، حلو اوي، حلو اوي، وأعتقد إن الفرق ده برضه هو اللي حمّسكوا إن انتم تكَمّلوا أكتر، و وتكملوا على الموضوع، لأن أنا متخيلة برضه إن الموضوع صعب إن يعني تي يبقى في حواليكِ وبعدين في مصر الناس كُلّها عايزة تاكل من برّه يمكن.
بالضبط. بالضبط، هي once أنتِ اتعودتِ، هو الموضوع في الأول وفي الآخر فعلًا تعوُّد و روتين، أنتِ بس أول أسبوع مثلًا أو أسبوعين مثلًا تحسي إن أنتِ لأ مش متأقلمة اوي، بس لأ مع الوقت وإن أنتِ يعني تتعوِدي وتجيبي بدايل صحية وما تمنعيش نفسِك من أي حاجة، لأ أنا هاكل كل حاجة بس آآ كمّيّات صغيرة. هاشوف ليها بديل صحي مثلًا من غير سكر الكلام ده، بيخلّيكي تكمّلي عادي، وتحسّي إن هو بقى إيه life style يعني م أنا أنا ماشية على لا يعني ستايل معين أنا مش باعمل دايت عشان أخِس لأ. أنا ماشية على حاجة معينة عادي، ممكن أبَوّظها برضه في يوم من الأيام عادي مرّة كده كل فين وفين عادي الدنيا مش هتتهد ي
آه. اهم. آه. اهم. آه، اهم. آه فعلًا، طَب وأنتِ مثلًا لو دلوقتي تنصحي حد بيفكر يبدأ نفْس النظام اللي أنتِ ماشية عليه، هت هتساعديه يبدأ إزاي، يعني في حاجات كده Tips and Tricks هتدّي هتديها له والّا إيه؟
إمم. آه بُصّي، بصراحة يعني هو أول حاجة إنه هو إن إحنا فعلًا يعني إن نمنع الحاجات ال اللي بتبوظ لنا الدنيا، ما تدخلش البيت أصلًا، زي ما أنا قُلت لِك في الأول، هي حاجات دي Once إن هي ما دخلتش في البيت، أنتِ مش هتفكري فيها أصلًا تمام، يعني أنتِ قررتِ أنتِ
اهم. أوكي. امم، يعني دي أول خطوة إن أنتِ تمنعي الحاجات ديّة، إن أنتِ ما تبقاش في إغراء إن أنتِ عايزه ت تاكليهم.
بالضبط كده، ما يبقوش قدامِك وتقولي في الآخر طَب ما أنا إرادتي ضعيفة، طب وليه؟ ما بلاش من الأول، ما نجيبهاش خالص أحسن، عشان ما نحطش نفْسنا في نقطة الضعف، اللي هو، طَب أنا عايزة آكلها وهي قدامي، طَب أمنع نفسي إزاي؟ طَب
آه. امم، اهم.
فاهمة قصدي؟ وبرضه نش ندوّر بقى على حاجات ال البدايل بقى، يعني ندوّر على محلات مثلًا بتبيع حاجات صحية، الشكولاتة الSpread مثلًا اللي من اللي من غير سكر، الحاجات دي، في Ice Cream برضه دلوقتي بقى صحي من غير سك يعني هتلاقي البداي
آه. حلو. ياه! طَب وحلو أنتِ جربتِ الIce Cream ده؟
آه، آه، حلو جدًا، طعمه ولا أي حاجة عادي، هو متحلي بStevia أو عسل وحلو جدًا ما فيش أي اختلاف يعني، ففعلًا الموضوع ده بيفرق يعني، هو بس محتاج شوية Routine معيّن أو إن إحنا ندوّر على محلات بس ه هنوصل يعني في الآخر.
بجد؟ آه. اهم. آه، يعني أنتِ قصدِك إن بس البداية هي اللي ممكن تبقى تقيلة شوية، لكن بعد كده هتوصلي لها وهتتعودي على الروتين.
الموضوع ك بالضبط كده.
اهم، طب وأولادِك أنتِ مثلًا عندك نصايح للناس اللي عندها أولاد إزاي يبدؤوا يعوّدوهم على الأكل دوّة، التغيير ده أعتقد برضو بيبقى صعب شوية للأولاد.
بُصّي هو بصراحة أنا اللي ساعدني كمان إن بنتي صغيّرة شوية، فاتعودت معانا عادي، الموضوع ما كانش أزمة بالنسبة لها لإن هي ما جربتش أصلًا الحاجات التانية، فاهمة، يعني هي أول ما بدأت تأكل أو بدأت الأكْل هي بدأت الحاجات دي، يعني هي مثلًا ما تعرفش البطاطس المحمرة اللي بتنقط زيت دي، ما تعرفهاش، هي أول ما بدأت بتاكل البطاطس اللي معمولة في الair fryer الزيت قليل، الشوكولاتة برضو أو كده، آه يعني عارفة مثلًا زبدة الفول السوداني اللي بالشوكولاتة هي دي الشوكولاتة بتاعتنا، ف فهي كانت بالنسبة لي ورقة بيضا وأنا شكّلتها زي ما أنا عايزة <laughs>
اهم. أها، اهم. آه. حلو أوي. امم. جميل ج يعني هي ابتدت healthy، هي الفرد الوحيد اللي في العيلة اللي ابتدا healthy. <laughs>
بالضبط فأنا بدأتها معاها من الأول خالص الصراحة ما هي ما تعرفش أصلًا فما حسيتش بالاختلاف فاهمة قصدي؟ وهي كانت السبب أصلًا اللي خلّتني أبدأ برضك الموضوع يعني إن أنا أبدّل الحاجات اللي مش صحية أوي.
امم، اهم. آه إن أنتِ كنتِ عايزاها هي برضه إن هي تبدأ بالموضوع الصحي ما تبقاش، متعودة على الشيبسي والبيبسي والحاجات ديّة وبعدين ت تسحبيهم منها.
أها بالضبط كده.
اهم، اهم. حلو جدًا، حلو جدًا الكلام ده. طب وبالنسبة بقى لل أنا باسمع ساعات برضه عن بروتين وكرياتين والحاجات اللي ممكن تتاخد جنب الأكل الصحي، في برضه من الحاجات ديّة والّا لأ؟
بُصي آه. آآ بصراحة أنا، أنا ك كنفسي يعني أنا ما باخدهاش بس ممكن آه الناس اللي بتعمل مثلًا آآ رياضة أو بتحتاج إن هي تبذل مجهود أكتر بتاخدها، يعني جوزي آه ممكن يكون في بروتين وكرياتين والحاجات، دي بس بتبقى برضه بنسب معينة وبتساعد هي مش الأساس خالص هي يا دوبك بتساعد بس، فمش بنعتمد عليها أوي. لا إحنا بنعتمد على الأكل أكتر لأنه الأكل هو اللي هيدينا كل حاجة يعني فاهمة قصدي؟
آه. اهم. اهم. آه فهمت، فهمت قصدِك مبسوطة جدًا من النقط اللي أنتِ قُلتيها وحمستيني حتى إن أنا أجرب الآيس كريم الصحي ده.. <chuckles>
شكرًا ليكِ.
فعايزة أشكرِك جدًا على الحوار الحلو ده.
العفو وأنا انبسطت جدًا.
مع السلامة.
مع السلامة.